Ähm, boah, äh, das weiß ich grad gar nicht aus'm Kopf. Ähm, ich ich w irgendwas, äh, <exhales> mir fällt's gar nicht ein, muss ich ganz ehrlich muss ich ganz ehrlich äh, es liegt auf meinem äh, es liegt, äh, 10 Meter entfernt von mir auf meinem Nachtschrank. Aber, äh, ich kann den Namen gar nicht mehr sagen. Ich bin sehr vertieft darin, aber, ähm, ich kann's leider wirklich grad nicht sagen.
Ja, gut es ist ja auch nicht ja, ist ja auch nicht so schlimm. <chuckles> O okay. Ja, es gut, gibt's jetzt wenn du jetzt zum Beispiel keine Ahnung, du müsstest müsstest jetzt 3 Dinge aufsagen, die dich am stärksten davon abhalten, in diesen Flow zu kommen. Wäre 1 davon auf jeden Fall Social Media, oder? Und was wären noch die anderen 2?
Allgemein, also, s so einfach, ähm, äh, Social Media, Handy würde ich jetzt mal als einen Punkt einfach zählen, alles a auch Spiele, so was, ähm, die ziehen einfach extrem viel von der vom Fokus weg. Aber auch, würde ich, äh, ergänzen, ähm, Unordnung, also, geordneter geordnete Umgebung sorgt für 'n, äh, geordneten Kopf, was auch mir auf jeden Fall immer sehr geholfen hat. Und, ähm, wenn ich so überlege, 'n 3.- 3. Punkt ist boah, also, Unordnung und Handy und, ja, wahrscheinlich, ähm, schlechte Vorbereitung. Also, g im Allgemeinen, wenn du halt schlechte Sachen isst. Also, einfach, ähm, diese ganzen Sachen, die du auch im Alltag machst, die spielen natürlich mit rein da, inwiefern du in Flow kommst oder eben nicht.
Mhm. Na ja. Okay. Ja, ja. Ja, verstehe. Gibt's so m gibt's so 'ne so 'ne Schwelle für dich, wo du sagst ähm, wenn's jetzt um 'n bestimmtes Thema geht, dass du sagst: „Ich kann das schon“, oder „Ich könnte noch besser dran drin werden.“ Bist du so einer, der sagt: „Ich könnte immer besser drin werden“, oder sagst du auch mal: „Ich bin zufrieden, wie's grad ist und hier ist auch mal gut.“